Oh, ¿en serio? Bueno, eh, fíjate que honestamente no sé, aquí donde vivo no es no he podido ver, este, las los tipos de pajaritos que están por ahí, pero sí me encanta escucharlos porque, no sé, para mí yo lo interpreto como símbolo de vida, am, y volviendo al punto de lo que te decía de las cosas que damos por sentado, bueno, quitando lo que es el levantarte, estar tener comida en tu ca en tu mesa, en tener una cama en donde vivir, todas esas cosas también se dan por sentado. Pero hablando del punto de la naturaleza, el hecho de venir y ver esto al salir, al escuchar los pajaritos, como estamos hablando, el hecho de poder sentir el viento, de caminar al a través de, o sea, en los senderos y todo eso, hay mucha gente que no lo puede hacer. Pero, definitivamente, la mayoría de las personas que sí lo pueden hacer, uno lo toma como que: "Oh, sí, esto lo puedo hacer otro día", y así, y no se toman el tiempo de de tomarse el chance, de a pie apreciar. Entonces
Sí. Okey, claro. Es así, exactamente. Sí.
lamentablemente, pues, es por la desconexión que uno tiene con la naturaleza hoy en día, pues, que los celulares y que
Sí, es una cosa como que, eh, no sé, te vas así como hacia la tecnología y te olvidas de la naturaleza, de lo que realmente existe, de lo real y no de lo irreal. ¿Y qué piensas tú de esas personas anteriormente que vivían en el campo y duraban 100 años o más de 100 años, un poquito?, eh, un poquito más de 100 años, porque comían mejor, porque vivían tranquilos. ¿Qué opinas tú de este tipo de personas?
todas estas actividades que nos tienen alejados. Ujú.